Ya benar, nomor 1. Ya, tapi kalau misalkan makanannya kayak setengah mateng kan ya, gimana coba, gitu kan. Atau porsinya dikit banget, mhm.
Mhm. Iya, benar sih, mungkin iya, mungkin ted apa namanya, cara ma masak mereka itu beda dengan kita, ya kita kan, sukanya yang matang-matang gitu ya, Mbak. Mhm, iya.
Mhm, nah i ini sih kok ga ini cuma gagal aja sih kalau aku bilang, soalnya makanan Italia misalnya aku makan di Italia sendiri, nggak nggak kayak begitu, ini kurang mateng lah.
Heeh. Mhm, wow! <chuckles> Benar sih, agak iya, benar sih memang apa ya, Kak, ya, kalau bahas tentang perayaan keagamaan ini, apa ya, jati jadinya kayak nostalgia, apalagi Kakak di luar kot apa di luar negra negara Indonesia gitu ya, Kak ya. Mhm, benar sih, iya, terima kasih ya, Kak, ya. Mhm, iya Kak, terima kasih, iya Kak. Wah iya nih, seru kayaknya, iya Kak, makasih ya Kak. Sama-sam
Cuma kan susah, mau ngomongnya, mhm. Mhm. Iya iya iya. Benar benar. Dengan kekeluargaan. Makasih banyak ya, sampai lain kali lagi nih, bicara soal makan-makan. <chuckles> Ih seru. Terima kasih.